Да, у, и я ещё знаю: некоторые обмениваются квартирами. Например, я хочу поехать, ну, не знаю, условно говоря, в Амстердам, а кто-то в Амс из Амстердама хочет поехать в мой город, и мы можем поменяться квартирами. <chuckles>
Да, знаю такое, ну Ну, меня, м, муж, как бы, с сыном дома, поэтому я не могу ни с кем, м, меняться особо. У меня муж сидит, работает, да.
Если есть. Э, вот да, это, конечно, проблематично, <chuckles> наверно, мгм.
Ну, и плюс как-то, не знаю, вот так вот мне уже, ну, тут как-то вот чужих людей пускать. То есть вот, ну, за себя я могу быть спокойна, что я ничего не сделаю, да, в чужом жилье, но, а вот за людей, я же их не знаю, ну вот. Тем более, это не моё жильё, я его снимаю, кто его знает там, да? <chuckles>
Ага. Согласна согласна. Ну, мне кажется, это не на каждый, конечно, день такой вариант, но просто слышала, что кто-то так <chuckles> катается.
Да, я знаю такие г я даже тоже вот на группу такую подписана в "Фейсбуке", э, они иногда меняются. Ну, не знаю, как-то тут надо. <chuckles>
Мгм. Нет, ну, согласна, звоё своё жильё, конечно, приятнее или там даже номера в отеле, но с ценами, конечно, посложнее, мгм.
То есть я Да, конечно. Я вообще люблю отели, м. То есть, мне, в принципе, нравится эта эстетика, да, это вот такое вот, м, всё. Но
Да, и убирать не надо, всё чисто, и всё. Действительно, отдых получается. <chuckles> М-да.
Да, ну вот тут тут тут финансовый вопрос, к сожалению. Поэтому вот. <chuckles>
Н-да. А насколько вам важно, например, попробовать местную кухню? Вы стараетесь попробовать, если в новой стране?
М, поэтому. Ой, стараюсь, да, м. Я стараюсь, э, пробовать. Единственное, ну, если это там не какое-то, да, то есть, например, в Перу у них есть национальное блюдо- морская свинка, да, запеченная, вот я ее не пробовала, ну, как-то мне <chuckles> не не решилась я ее
Ага. Жа жалко свинку? <chuckles>
Да, или вот как в Корее собаки, э, это ещё надо искать на самом деле. Сейчас это не то, что как-то сильно распространено, это нужно искать отдельные места.
Ну, вообще, и я слышала, что это там сейчас-то этого особо-то и нет. То есть, это скорее
Есть, и они ещё выводят этих собак, но это отдельные какие-то места там, чуть ли не несколько всего на всю Корею, да, эм, вот. Ну, короче, я, э, не стала это делать. Мне не хочется как-то вот вот. <chuckles>
Мгм. А вот, например, какие-нибудь деликатесы, как лягушки или, не знаю, гусеницы, <chuckles> ящери <chuckles>
Да, вот это, эт да, лягушки, это я очень много где пробовала. Да, ля ля. Вы пробовали лягушку?
Нет, как-то не приходилось. Вот.
Мне кажется, в Европе это много где есть.
Н не знаю, смог смогла бы я ли <chuckles> попробовать.
Да? Ой, она как курица, вообще совершенно не отличить просто. Вот я еще ела крокодила, он вот как жесткая курица с привкусом рыбы, вообще не вкусно, честно говоря.

Ну, там ещё другой вопрос, что может быть слишком острое кому-то не зайти. Вот у меня тоже подруга живёт в Корее, она говорит, тоже с, э, с остротой мучается и с тем, что там всё сладкое, что они круг
Какая-нибудь та тайская. Ага. А, добавляют, да, мгм, да, в этом проблема, конечно.
Да, там даже сэндвичи, например, не знаю, с, э, курицей, они сладкие делают, кладут туда какой-то джем, и вот, а, она прям страдает от этого. <giggles>
Кошмар. Я бы тоже страдала. В, э, в Азии, э, там просто много ресторанов, э, и м, ну, там как-то культура еды сильно развита, там можно выбрать. И если взять какой-нибудь, э, ну, который отмечен, да, какой-нибудь наградой, они знают, как для европейцев готовить, они не будут просто делать супер какое-то там острое. Потому что я 1 раз, когда приехала, и я сказала им, да, что не надо мне острое. И они: "Да, хорошо". А оно всё равно суперострое было для меня.
Мгм. Мгм. Ага. А. Так да вот у у меня тоже подруга сказала, она, м, берёт всегда самое минимальное возможное острое, и для неё это уже сильно острое.
Мгм. Всё равно, да? Хотя в Корее, кстати, не настолько острая еда, и как вот в Таиланде.
А если взять М. Ну, видимо, у них уже вкусовые рецепторы такие адаптированы под, э, острую пищу, а, м мы не привыкшие <chuckles> европейцы.
Да. Мгм. Вот то, что сахар там, вот это действительно очень большая проблема. Они считают, что это, типа, улучшает, э, вкус, но, во-первых, это ж большая проблема. Это и так, э, человек кучу сахара сейчас ест, а еще добавляют вообще в странные блюда. Зачем туда вот добавлять сахар, да?
Да. Ну вот, вообще, кажется, да. М, но наоборот же все говорят, э, лучше, отказаться от сахара, вообще, по минимуму его есть.
Конечно, ну, тем более зачем он в бутерброде, да, в сэндвиче?
Да, мгм. Ну и вообще, в таких вот больше, как бы, солёных блюдах зачем там сахар или джем, или ещё что-то?
Просто безобразие. Мгм. Ну вот, к сожалению. А еще вот добавляют глутамат натрия для усиления вкуса, да, который очень соленый может быть. Да, это сто процентов туда все добавляют, а п так просто вкуснее, поэтому, к сожалению, вот. Мгм.
Мгм. Это в фастфуды, да, наверное, его больше добавляют в различные. Ну да, чтобы ты пошёл ещё в следующий раз за бургером <chuckles> или зачем?
Да, да, да, м. Поэтому это получается перебор вот этих всех вредных веществ. Тут, конечно, надо выбирать, да. Но просто попробовать, как, э, опыт, да, м, можно, но не на постоянку этим питаться.
Согласна, да. Ну да, мне кажется, интересно для знакомства с новой культурой. <chuckles>
Да. Да, да, как культура, опять же, да. Спасибо.
Мгм.

Мгм. А мне кажется, когда путешествуешь 1, то больше возможностей познакомиться с культурой и, возможно, с местными людьми. Вот. Мгм.
Мгм. Ага. Да, ну это точно. Мгм. Потому что когда в своей компании, вроде как там и вращаешься, да? Мгм.
Да, потому что, если вот тоже я с друзьями ездила, с подругой, то вы в итоге вдвоём просто и проводите время, и это больше Да, как будто бы в своём пузыре получаюсь.
Мгм. Ну ну, ты просто как другая, да, поездка получается. Мгм.
Да, тоже интересно, тоже хорошо проводите время, но это, и, как бы я бы сказала, не знакомство с местной культурой сов совсем.
Ну да-да-да. Ль либо, когда в отеле, да, сидишь, всё включено, то тоже там слабо познакомишься в культурах особенно.
А если в одиночку Ну да, всё включено, там вообще, наверно, другая идея стоит за этим отдыхом, чтоб просто
Да! Там просто, просто отдых. Мгм.
да, просто человека, который устал на работе, нужно ему просто полежать на пляже и ничего не делать. <chuckles>
Согласна. Мгм, мгм-мгм. Ну да, такое тоже хорошо иногда. <chuckles>
Вот. Ну, мне кажется, да, просто как, ну, по интересам, по настроению, по состоянию можно выбрать.
Да, конечно. А и особенно, если, там, например, человек 1 раз в год ездит, то тут уже он сам выбирает. Если он наверно, он уже за год так устал, что он просто хочет полежать, да в этом <chuckles> в а этом отеле.
А Мгм. Н да, наверное, ему н всё равно до местной культуры. <chuckles> Ему просто хочется отдохнуть.
Да, не до этого просто. А если это там есть возможность делать н несколько раз в год, пусть даже какие-то короткие, да, путешествия, то тут уже можно и выбрать и отдых, и познакомиться с культурой, и, э, посетить там какие-то интересные места, природа, да, что-то такое, и к музеи.
Мгм, мгм. Да, да. Плюс, э, мне вот интересно тоже с ме с местными людьми, например, общаться, и когда ты 1, как-то проще, потому что ты 1 можешь пойти в какое-нибудь место, к к тебе кто-нибудь подойдет, там, из интереса, вы заобщаетесь.
Мгм. Да. Конечно. Да. Мгм.
И через местных людей можно довольно нь много интересного узнать об этом месте, об этом городе, например.